Últimamente, me me he sentido un poco así como que, eh, prisionero de mí mismo porque no puedo encontrar como que un pasatiempo, eh, nuevo en mi vida. Digo, no es como que tenga demasiados pasatiempos y eso es lo más triste de de la situación que estoy viviendo porque, bueno, a consecuencia de muchas actividades que que tengo en mi vida cotidiana, no he encontrado así como que un espacio en concreto como para decir: "Ah, pues voy a buscar un nuevo pasatiempo, voy a tratar de invertir mi tiempo en eso para, eh, salir de la monotonía que llevo de mi día a día". Entonces, igual no soy así como que muy, eh, dado a muchas actividades. Entonces, eh, siento que ya estoy estancado prácticamente en esa área de mi vida. Y bueno, he llegado a la conclusión de que es importante para mí porque realmente solamente vivo para mi trabajo y y para la casa, pero no he tenido así como que un tiempo en concreto en el cual yo pueda decir: "He encontrado un nuevo pasatiempo donde puedo sacar y disipar todo ese estrés, toda esa mala vibra que llevo conmigo de parte del trabajo, todo ese cansancio". Entonces, no he encontrado como que la forma de cultivar y y tener nuevos pasatiempos en mi vida.
Ajá. Ajá. Ajá. Okey, entiendo, realmente, pues sí es preocupante el a veces pues no tener como este estos pasatiempos, estos hobbies que de cierta manera, pues se te tratan de distraer y de pues tal vez de relajar un poco. Pero cuéntame un poquito más para saber u u darte un consejo un poco más acertado. ¿Cuánto tiempo libre tienes, digamos, a la semana?
Mira, te comento que la verdad es que mi trabajo ocupa demasiado tiempo. O sea, prácticamente yo entro a las 8 de la mañana y voy saliendo de mi trabajo como 7 de la noche o a veces 7 y media de la noche. Digo, igual no es un trabajo así como que muy pesado, pero la verdad, o sea, el hecho de que me demande mucho tiempo, pues siento que es lo que lo hace, pues, pesado mentalmente y emocionalmente, ¿no? Lo que a veces a veces yo quisiera tener un empleo un poquito más físico, porque a lo mejor el cansancio, pues es físicamente, ¿no?, pero mentalmente estás bien. Y bueno, eh eh, hay ocasiones donde ni los fines de semana tengo libres. O sea, puedo decirte que hasta los sábados trabajo todo el tiempo igual así completo y los días domingos, pues sí, lo tengo libre, pero pues ya sabes, ¿no?, a veces la familia te demanda igual tiempo, tienes que estar ahí presente. Entonces esa es la situación. La verdad es que, eh, en resumidas palabras, pues no tengo así como que el tiempo que yo quisiera o o o o o pues sí, el que desearía.
Okey. Ajá. Claro. Entiendo. Okey. Claro. Entiendo perfectamente. ¿Y qué, o qué cosas, eh, te gustaría o te interesaría aprender, tal vez? Para da tal vez adaptarlo como un pasatiempos, un hobby.
Pues a mí me encantaría, tener un pasatiempo al aire libre. La verdad es que, eh, yo trabajo, eh, en una oficina, y pues, ahí prácticamente, o sea, no tienes como que contacto con lo lo exterior, ¿no? O sea, es todo el tiempo estás ahí, estás viendo una pantalla. Entonces, yo salgo, regreso a casa y otra vez tengo que ver una pantalla. Entonces, yo he querido tener un pasatiempo, en el cual me involucre, tener contacto con la naturaleza, respirar aire puro, poder ver las maravillas que hay allá afuera. Entonces, eh, anhelo mucho tener un pasatiempo de de esa índole.
Okey. Claro. Claro. Entiendo. Pues el estar tanto tiempo pegado, pues a una pantalla, pues sí llega a ser cansado, tanto en la parte emocional, eh eh, en la parte mental, que era lo que me mencionabas. En la parte visual de del cansancio. Creo que, pues sí, es algo que es muy complementario, en cuestión del cansancio, el estar, tal vez sentado viendo tras una pantalla. Creo que sí es algo muy muy pesado. Pero me gustaría saber, te te ¿Prefieres actividades cortas, o que de cierta manera largas? Por ponerte un ejemplo, a lo mejor, eh, como una actividad larga, podría ser, a lo mejor, ju a jugar o o practicar algún deporte. Y actividad corta, a lo mejor, eh, no sé. A lo mejor el caminar. A lo mejor el Pues hacer ejercicio al aire libre. ¿Tienes como alguna preferencia?
Pues, de entrada, yo creo que para adaptarme a algo así como que nuevo, eh, descubrir como que un pasatiempo nuevo, yo creo que podría empezar por una actividad corta. O sea, porque, pues, como te comentaba, mi tiempo es como que muy limitado en ese aspecto. Entonces, sí me gustaría así como que, eh, tener una actividad corta por el momento, como lo dices tú y suena muy bien eso de empezar a salir a caminar, ya sea por las mañanas o o por las noches, aunque sea un un momento pequeño, pero que lo pueda hacer, eh, yo creo que me ayudaría bastante.
Okey. Claro. Pues, mira, con todo esto que me mencionas, me gustaría pregu eh, pues, digamos darte esta estas sugerencias. Creo que podrías tal vez el organizar y priorizar tareas para, pues, liberar un poco de tiempo en cuestión de de tu día a día. Me mencionabas, ¿no?, que de cierta manera, pues, es estás trabajando todo el día que, pues, te requiere mucho tiempo, pero creo que a lo mejor podrías encontrar algún momento para realizar a lo mejor alguna actividad que te guste, ¿no? Me mencionabas la parte de que, pues, te gustaría que fuera al aire libre. Creo que podrías encontrar Em, pues, tanto grupos que, que hacen como algunas actividades al aire libre, como a lo mejor el realizar algún deporte, a lo mejor ahorita, por lo que me mencionabas de que, ah, para tal vez como el acostumbrarte y adaptarte como a esta rutina, tal vez el hacer alguna actividad, eh, nu corta, que a lo mejor puede ser larga a futuro, por ejemplo, el el entrenar como para algún deporte, podría a lo mejor serte corta, pero ya después en en un futuro, a lo mejor podría ser una actividad, pues que que te lleve a hacer algo por una un largo tiempo. Entonces creo que podrías empezar buscando a lo mejor alguna actividad que que te llene y que de cierta manera, pues puedas como adaptar en los horarios en los que pudieses estar como disponible, vaya. También a lo mejor podrías integrar a a otras personas, que a lo mejor son cercanas a ti, a estas rutinas. Y esto me me lleva a preguntarte, ¿tienes alguna motivación, alguna persona que te pudiese dar como alguna ayuda, algún empujón para tratar de encontrar alguna algún pasatiempo, algún algún hobby?
Mira, ahora ahora que lo mencionas, sí ha habido un compañero que yo aprecio bastante, y él, bueno, practica ciclismo y me ha en me ha invitado, me ha dicho: "Oye, este, ¿cuándo podemos ir?". Y muchas veces yo le he cancelado, no porque yo quiera, eh, pues cancelarle, sino porque, pues son cosas, ¿no? Por lo mismo, vuelvo a lo mismo, por cosas del de laborales. Entonces, es por esa razón que no me he dado así como que el tiempo y bueno, igual nun nunca le he querido decir que sí, porque ¿qué tal y le quedo mal, no? Entonces no quiero como que estar en esa posición, pero sí ahora que lo mencionas, ese amigo siempre me ha motivado a a practicar esa actividad del ciclismo y la verdad, yo le he dicho que, pues, me interesa bastante, pero que no me he dado como que el tiempo para poder aceptarle la invitación.
Okey. Okey. Ajá. Ah, pues mira, pues ahí tienes como un un gran pretexto para tal vez empezar con una rutina nueva. Igual y te gusta este pasatiempo y, pues, de cierta manera tendrías como la oportunidad de tener como alguien que te pudiese ayudar a motivarte, vaya. Y creo que es una una actividad, pues, bastante complementaria, que ocupas de todo un poco. Que de cierta manera, pues, te podría agotar un poco, que incluso hasta podrías como, ya si nos vamos como a temas profesionales, podrías tal vez como practicarlo de una forma profesional. Y también creo que la parte que me que me mencionas de Pues, que te gustaría tener como una actividad al aire libre. Creo que el ciclismo en general sea de montaña, sea, digamos urbano, co el el tipo de ciclismo que sea, creo que el estar como en contacto directo con el ambiente, con la naturaleza, creo que s encajaría perfectamente en esta situación que me mencionas que te gustaría tener. Y más, pues, si estás con alguien que de cierta forma, pues, tú aprecias, creo que es aún más importante y de cierta manera, pues, podrías tener como una motivación extra al poder como realizar, pues vaya, este estos, eh, estos ejercicios. Y también a lo mejor, eh, en, para empezar, podrías empezar con sesiones cortas y con objetivos, pues, bastante simples en los que a lo mejor el primer día sea media hora de bici, a lo mejor, eh, medirlo en en cuestión de de cómo te sientes físicamente. Como que ir buscando objetivos que sean simples, claros y que te sientan, pues, bien, al al lograrlos. Entonces creo que podrías como combinar un poquito estas situaciones y, pues, tener como una rutina un poco más clara y que de cierta forma, pues, a veces, eh, poder también poner límites en cuestión del trabajo de que me mencionabas, ¿no?, que a veces, pues, los sábados también trabajas todo el tiempo. Entonces también como el ir priorizando estas tareas y que de cierta manera, pues, tú te sientas cómodo al realizarlas y que de cierta forma también no tengas como problemas con otras personas o con otras situaciones.
Sí, claro. Sí, más que nada porque, bueno, ahorita que me das toda esa lluvia de de ideas y de consejos, creo yo que sí es importante porque, bueno, yo la verdad es que a veces soy muy obstinado y a veces soy muy dado al resolver muchas cosas dentro del trabajo, y a veces como que dejo en segunda parte, en segundo término, pues, lo que a mí me llegaría a gustar, ¿no? Yo creo que también parte de eso y bueno, que no te dije, pues sí, es eso, ¿no? De que a lo mejor yo soy muy afanado al a al trabajo y en parte siento que eso es lo que también me ha me ha afectado. Pero bueno, ahorita con lo que me has mencionado, pues, siento yo que todavía estoy como que a tiempo, ¿no? De de poder re retomar, o más bien adoptar una nueva actividad que sea como un pasatiempo y que me ayude, ¿no?
Claro. Realmente, podrías como combinar todas estos estas sugerencias que te doy y, pues, de cierta manera tratar de de adaptarlo un poco más a-a hacia tu tu rutina diaria. Y también creo que sí sería lo que me mencionabas de del trabajo. Sí, es importante el el priorizar como todas estas tareas y que también a veces el realizar muchos trabajos o mucho tiempo de de carga laboral, pues, a veces llega a ser muy cansado y terminas tal vez harto de de esta parte y creo que el combinar tanto la parte laboral como con un hobby, creo que es una muy buena fórmula para tratar de llevar una vida, pues, tranquila y que de cierta manera, pues, te sientas tranquilo y pleno. Entonces espero que todos estos consejos que te estoy dando, pues, te ayuden a mantener como esta rutina y que, pues, te sientas mucho mejor día con día y, pues, ya me estarás contando qué tal te va.
Claro, de verdad te agradezco mucho el tiempo y que me hayas escuchado y voy a tomar muy en consideración tus consejos porque sé que me van a funcionar perfectamente.
No, yo encantado de ayudarte. No es nada. De verdad que espero que te ayuden todos estos consejos. Hasta pronto.